ใช่ครับ คือถ้าเราอยากจะเล่นเกมที่หลากหลายเนี่ย 1 คือเราจะต้องมีในเรื่องของ อ่า เรียกได้ว่าเงินเนาะ แล้วก็ อ่า คอนแทกต์กับเพื่อน ๆ อะฮะ จะมีอยู่ 2 อย่าง คือถ้าไม่ซื้อเอง ก็ยืมเพื่อนหรือแลกกันเล่น อย่างเงี้ยครับ อือฮึ
อืม อืม <laughs> ก็ซื้อตลับเกม อืม อือ ๆ ค่ะ อา โอเค แล้วอย่างเงี้ยค่ะ พอจะจำได้ไหมคะว่า เกมไหนที่เรานิยมเล่นมากที่สุดเหรอคะ ตอนนั้นน่ะค่ะ?
อา ตอนนั้นน่ะ มันจะมีเกมที่ว่า คือเกม Pokémon ครับ
อือฮึ อา เหรอคะ มันเป็นยังไงคะ? อืม
อือฮึ มันจะเป็นเกม มันจะเป็นเกมที่มากับ มาจากการ์ตูนเนาะ คือด้วยความตอนเด็ก ๆ เนี่ย อ่า มันจะมีการ์ตูนที่ อ่า จะฉายใน เขาเรียกว่าช่อง 9 อะ ก็จะเป็นเก อ่า Pokémon อ่า มันจะพูดถึง เขาเรียก อ่า ใช่ ๆ ก็เหมือนคล้าย ๆ พูดถึงว่าการเดินทางของพระเอกเนี่ย ที่จะมี อ่า กับ Pokémon คู่หูของเขาเนี่ย ถ้าพูดถึงแบบ Pokémon เนี่ย มันอาจจะเป็นคล้าย ๆ ว่า ถ้าตีไปเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงของเราแล้วกันเนาะ เอ่อ เหมือนเอาไอ้ตัวสัตว์เลี้ยงเนี้ย เอาไปสู้กัน อ่า แล้วก็มีการเดินทางต่าง ๆ อย่างเงี้ยครับ แล้วสามารถจับ Pokémon เนี่ย เพิ่มได้ในระหว่างทางด้วย อย่างเงี้ย อะ มันก็เป็นเสน่ห์ของการ์ตูน
อืม ค่ะ อา ค่ะ ชื่อนี้เลยใช่ไหมคะ? อืม ๆ ค่ะ ค่ะ อ๋อ อะฮะ อา อือฮึ อืม คือ มีการผจญภัยอะไรแบบนี้เหรอคะ?
ใช่ ๆ ทีเนี้ย มันเหมือนเป็น พอมันเป็นเสน่ห์ของการ์ตูนเนี่ย โอเค พอเขาทำมาในรูปแบบเกมเนี่ย อะ มันก็เหมือนกับการที่เหมือนเราอะ ก็ได้ไปผจญภัยในโลกของ Pokémon เนาะ อา เราก็เหมือนกับเริ่มจากการจับ Pokémon เนี่ย เพื่อที่จะไปต่อสู้กันใน ในเกมอะนะครับ เรียกได้ว่าต่อสู้เนี่ย คือมันจะแบ่งเป็น 2 แบบ ก็คือถ้าเล่นแบบตามเนื้อเรื่องเนี่ย เราก็จะต่อสู้กับตัวละครในเกมเนี่ยไปเรื่อย ๆ จนแบบว่า อ่า จบเกมแล้ว อย่างเงี้ย แล้วเราก็จะมีในเรื่องของการ เขาเรียกว่าเป็นการลิงก์อะครับ ต่อสู้กันระหว่างเครื่องของเรากับเครื่องของเพื่อน เพื่อสู้กันเองได้ด้วย
อืม อือฮึ ค่ะ อือฮึ อ๋อ อา อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อ่อ อย่างงี้นี่เองค่ะ เอ๊ แล้วอย่าง Pokémon ที่มีช่วงหนึ่งค่ะ ที่เขาฮิต ๆ ไปจับ Pokémon น่ะ อ่า เกมนี้ก็เป็นลักษณะนี้ด้วยเหมือนกันไหมคะ หรือไงคะ?
อือฮึ

ใช่ ใช่ครับ แล้วยิ่ง อ่า ไม่ต้องพูดถึงเลยในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของออนไลน์อะครับ คือทีเนี้ยเราต้องบอกว่า โอเค เราก็เป็น มีโอกาสได้กลับมาเล่นพวก Pokémon พวกเนี้ยอีกครั้ง เมื่อประมาณ 3 อ่า 3 ปีที่แล้วเนาะ เราก็ซื้อเป็น อ่า เครื่องเกมพกพามาเนี่ยแหละ ซึ่งก็เป็นค่ายเดียวกันกับตัวเกมบอยเรานะ แต่เป็น อ่า เกม Nintendo Switch อย่างเงี้ย ที่มัน อ่า ทันสมัยกว่า อือฮึ แล้วการเล่นเนี่ยมันก็จะแตกต่างไปมากเลย ก็คือแม้ว่ามันจะดำเนินการตามเนื้อเรื่องไปก็ตามเนาะ แต่ว่า เออ มันก็ทำให้เราแบบว่ามี เขาเรียกว่า อืม ใช่ แล้วก็รวมถึง ใช่ เสน่ห์การเล่น หรือว่า ฟีเชอร์ ที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับ คือมันสามารถเชื่อมโยงกับ อ่า Pokémon Go ที่คุณพูดถึงเนี่ย ที่ว่า อ่า ไปจับ Pokémon กันอย่างเงี้ย อา มันก็สามารถนำ Pokémon พวกนั้นเนี่ย มาเทรดในแอปแอปหนึ่งของ Pokémon ได้ คือเหมือนไอ้แอปตัวนี้เขาทำมาเพื่อให้เราอะเชื่อมโยงข้อมูลของเกม Pokémon ทั้งหมดที่เรามีอะ มาที่แอปแอปนี้ได้ แล้วสามารถ
อือ ค่ะ อือ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อา อือฮึ ค่ะ อือ อือฮึ ค่ะ อืม ติดตาม มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งหรือเปล่าคะ? อืม อืม อ๋อ อืม อืม อืม ค่ะ โอ้โฮ สุดยอดเลยนะคะเนี่ย อืม
อ่า เหมือนโอนไปให้ อ่า เกม Pokémon ที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยได้ด้วยอะครับ
โอ้โฮ แล้วอย่างเงี้ย พอมันมี ฟีเชอร์ หรือว่าเกมรุ่นใหม่มาแบบนี้ ถ้าหากว่าให้เปรียบเทียบแล้วอะ คุณชอบรุ่นเก่า เวอร์ชันเก่า หรือว่าเวอร์ชันใหม่มากกว่ากันล่ะคะ แบบนี้อะค่ะ?
อือฮึ อ่า ถ้าให้พูดถึงอะ เนาะ มันก็ตามยุคตามสมัยอะครับ เราก็ อ่า ชอบอันใหม่มากกว่าแหละ แต่ถ้าให้พูดถึง อ่า เป็นยุค ณ ตอนนั้น ซึ่งเอาจริง ๆ มันก็อาจจะมีของเล่นหลาย ๆ อย่างเยอะเนาะ แต่ด้วยความที่ อ่า เด็กผู้ชายอะครับ ไม่ ไม่เล่นการ์ดเกม หุ่นยนต์ ก็เล่นเกมเนี่ยแหละ อะ เราก็พอมีเครื่องนั้นในยุคสมัยนั้นน่ะ มันค่อนข้างที่จะแบบ อ่า หรูหรา หรือว่าเป็นอะไรที่แบบมันแปลกใหม่มากอะ เออ เราก็รู้สึกว่า มันเป็น เขาเรียกว่าความสนุกในยุคนั้น ซึ่งเหมาะกับเทคโนโลยีสมัยนั้นแล้วอะครับผม อือ
อือ ฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อืม อืม อืม อ๋อ แล้วถ้าหากว่าพูดถึงอะค่ะ เอ่อ ราคาของมันน่ะสามารถจับต้องได้ไหมคะ สำหรับเด็กวัย ๆ นั้นอะ หรือว่าจะต้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองซื้อให้เท่านั้น หรือว่าอะไรยังไงคะ?

อืม ถ้าให้พูดถึง ก็อาจจะจำชื่อเกมยากหน่อยเนาะ แต่ก็พอจำได้ครับ มันก็อาจจะมีพวกแบบ อ่า เกม Rockman อะไรอย่างเงี้ยครับผม แล้วก็เกมแบบ อ่า Digimon สู้กัน หรือแม้แต่เกมที่เป็น อ่า เกมการ์ด อย่างเงี้ยครับ มันก็จะมีเกมการ์ดต่าง ๆ เนาะ ก็จะมีเป็นการ์ด Pokémon เองด้วยนะ หรือว่าเป็นการ์ดแบบพวก YuGiOh อย่างเงี้ยครับ
อืม ค่ะ อือ อือฮึ ค่ะ อือฮึ เออ เกมการ์ดนี่มันไว้ เอ่อ มัน มันยังไงคะ มันเป็นยังไงคะ เกมการ์ดเนี่ยค่ะ?
อืม หนึ่ง อ่า เกมการ์ดเนี่ย มันก็เหมือนกับว่า ถ้าเป็นในยุคที่ เรา เราเล่นใน ผ่านตัวเครื่องเกมเนี่ย มันก็เหมือนกับว่า เราอะจะมีการ์ดมาชุดหนึ่ง ที่เราเลือกมาตั้งแต่เริ่มเกมเนี่ย แล้วเราสามารถที่จะ อ่า สะสมการ์ดเนี่ยเพิ่มได้ โดยที่เราอะจะจัดสำรับการ์ดเราอะได้จำกัดอยู่ประมาณที่ 30 ใบ แล้วเหมือนเราเอาการ์ดพวกเนี้ยไปต่อสู้กับตัวละครในเกมอีกทีหนึ่งอะครับว่า เอ๊ะ ของใครเนี่ยพลังมากกว่าเวลาต่อสู้อะ ก็จะชนะ แต่มันก็สามารถแก้เกมได้โดยการ์ดอื่น ๆ อย่างเช่น เอามาเป็น อ่า เหมือนการ์ดเสริม อย่างเงี้ยครับ เหมือนถ้ามีเรามีการ์ดใบนี้ อา เราก็จะลดพลังอีกฝ่ายได้ หรือทำให้อีกฝ่ายอะตายได้เลย อย่างเงี้ยครับ
ค่ะ อะฮะ อือ ค่ะ อะฮะ อื้อฮือ อืม อ๋อ อืม อือ อือฮึ ค่ะ อ๋อ ก็คือมีวิธีการเล่นแบบนี้ อ้าว แล้วตอนนั้นอะ ถ้าหากว่าเทียบกันกับ Pokémon แล้วอะ คุณคิดว่าเกมไหนที่คุณอะชอบมากที่สุดเหรอคะ?
ใช่ อ่า ก็ยังคงเป็น Pokémon อยู่ดีครับ เพราะว่าด้วยความที่มันมีอิทธิพลมาจากการ์ตูนด้วย แล้วก็ อ่า ด้วยความที่เกมอะมันมีเป็นเนื้อเรื่องด้วยอะครับ มันทำให้ อ่า เราอะครับ สามารถเล่นเรื่องอะ ใช่ ไปได้นาน แล้วคือมันมี ฟีเชอร์ ที่ ใช่ ค่อนข้างที่จะโอเคตรงหนึ่ง คือนอกจากการที่เราอะครับ สามารถเชื่อมเล่นกับเพื่อนได้แล้วอะ คือมันยังมีการที่เชื่อมโยงไปหาภาคเก่า ๆ ได้อีก อย่างเงี้ยครับ อืม มันก็ทำให้เราอะมีเนื้อเรื่องเสริมหลังจากจบเกมเพิ่มเติมได้อีก อย่างเงี้ยครับ
อา โอเค อือฮึ ค่ะ อือ ติดตามเหรอคะ? อืม ไม่เบื่อ อือฮึ อืม อืม คือหมายความว่า สามารถที่จะไปเล่นภาคเก่า ๆ ได้เหรอคะ หรือยังไงคะ?
ใช่ เหมือนเป็นการเชื่อมข้อมูลน่ะครับ เหมือนเราสามารถลิงก์ Pokémon จากภาคเก่าเนี่ย เอามาใช้ในภาคนี้ได้ด้วย ซึ่ง อ่า ตามปกติจะไม่สามารถหา Pokémon พวกเนี่ยได้ตาม เขาเรียกว่า ตามธรรมชาติในภาคเนี้ยครับ ต้องมีการ อ่า แลกเปลี่ยนเข้ามา
ว๊า อะฮะ อืม อืม อ๋อ อ๋อ แต่ปรากฏว่า มันมีอะไรอย่างงี้ ให้ ให้เราเล่นด้วย ก็เลย โอ้โฮ สุดยอดเลยสิคะแบบเนี้ย